Uhm, dunque alcuni elementi, ehm, cinematografici però magari che fanno parte del piccolo schermo hanno acquisito magari ruoli sempre più importanti all'interno delle nostre vite. Quindi volevo chiederti che ruolo hanno le serie TV nella cultura di oggi?
Beh allora guarda di sicuro è facile riscontrare per chiunque, insomma appassionati e e non appassionati, come, i le serie TV siano un fenomeno centrale ormai nella nella società di oggi, no. Ehm, questo ovviamente no non è sempre stato così, anzi, è un fenomeno abbastanza recente, ehm, ovviamente magari è stato facilitato è stato diciamo causato anche da una serie di di fattori che hanno modificato appunto la oltre che, uhm, la società in generale anche appunto il linguaggio cinematografico, no?
Eh sì. Scherzo. Sì, sì, certo.
Ehm, quindi magari s'è passata appu
diciamo, uhm, da da che pu cioè a che a che punto hanno cominciato ad essere un elemento importante all'interno della tua vita?
Allora io comunque, uhm, a prescindere sono sempre stato un appassionato di di cinema, ecco. Ehm, quindi linguaggio questo tipo di linguaggio mi è sempre piaciuto e s mi ha sempre affascinato, quindi
Okay.
diciamo che, ehm, ho una relazione forte sia con i ovviamente con i film, ma anche con le serie TV, cioè ho avuto modo di apprezzarne molte e di vederne molte. Ehm, guarda, ti posso dire che ovviamente le serie rispetto a un film, hanno un un modo di n narrativo, una narrazione diversa, ovviamente hanno più tempo per sviluppare meglio tematiche e personaggi, no. E questo è facile intuirlo. E, ehm
Cer Mh-mh. Ah sì. Alcune vanno avan proprio per anni, alcune serie.
Ecco. Ehm, quello che che ho diciamo potuto riscontrare io, almeno per quanto riguarda i miei gusti, è che, mhmm, c'è stata magari un periodo di, uhm, primavera, per così dire, delle serie TV in cui uscivano un sacco di serie TV di qualità. Ehm, ma tante proprio, no, e era anche difficile magari scegliere cosa guardare con, uhm, serie TV
Ah s Sì, sì. Quando diciamo magari è stato proprio l'arrivo di Netflix in Italia, no? Quando
Sì, sì, ma magari anche prima, no, penso, che ne so, ti faccio gli esempi Lost, queste serie diciamo che sono stati un po' di gli apripista, no, per tutto questo mondo. Uhm, e poi per poi fino ad arrivare al all'apice che secondo me, tipo, sono Black Mirror, sai, Breaking Bad, quelle serie comunque iconiche e di grande qualità. Quello che invece ho riscontrato nell'ultimo periodo, quindi proprio negli ultimi anni, è una mhmm, quantità di titoli e di contenuti fin troppo a mio avviso massiccia, cioè eccessiva forse, e, ehm, al contempo però anche la qualità, ehm, piuttosto che salire è sc è scesa, cioè almeno, sempre parlo p seguendo i i miei gusti, no? Ehm
Sì, sì. Sì. Cert Sì. Troppi, tro Eh. Sì, diciamo probabilmente s ehm, come dici tu ci sono più prodotti, ehm, perché ne vengono sfornati a a migliaia ogni anno, ehm, però purtroppo, ehm, quando come sempre, quando tu devi fare tante cose, ehm, purtroppo non è che riesci a farle tutte bene. Ehm, e questo di conseguenza credo che, ehm, si, uhm, rispecchia anche nel settore delle serie TV, no?
Certo. Sì e ma magari appunto questo settore è anche influenzato, per forza di cose, dalla dalle tendenze, no, del pubblico e della società. Quindi penso comunque ad un mondo in cui siamo pieni di contenuti di ogni tipo, siamo sommersi da contenuti, ehm, appunto di ogni tipo, abbiamo un sacco di possibilità di visione, di fruire di qualsiasi tipo di cosa subito, con un click, no? Ehm, e quindi no uhm, c'è sempre il mercato delle serie, è sempre portato ad avere nuovi titoli, nuovi contenuti da proporre, da pubblicizzare, e quindi, uhm, sempre questa, no, questa velocità, questo ritmo incessante che ormai è è la caratteristica diciamo più definita d del mondo in cui viviamo oggi.
Cert Eh, se s E e tu come ti relazioni con questa cosa qui, cioè, uhm, magari ne guardi di meno o magari hai smesso proprio di guardarle, o invece comunque dai un'opportunità a, uhm, diciamo a molte serie che, ehm, ti si presentano nuove, però poi magari non ti piacciono e quindi le lasci là? Come come funziona con te?
Allora guarda, uhm, ti dirò sinceramente, magari in passato ero, mhmm la sono sempre stato curioso nella mia vita, però in passato magari ho provato a dare più spesso chance e vedevo molte più cose. Ehm, ultimamente ecco, uhm, vedo meno cose, le s cerco di selezionarle meglio e di avere comunque, uhm, una serie di titoli da guardare perché comunque la mia curiosità mi spinge per forza di cose a cercare sempre qualcosa di nuovo a prescindere. Quindi questo credo credo che non morirà mai. E, ehm, però sì, mhmm, spesso mi capita che ne so, di guardare 1,2 puntate di una serie e capire insomma fin da subito che no non sarà la serie adatta a me. Ehm
Okay. Certo. Sì, s Cert certo. Okay.
Cosa, invece, che mi accade al contrario quando, uhm, ho avuto a che fare con serie che, diciamo, con cui ho una f ho una forte relazione, che fin fin dalle prime puntate, insomma, mi hanno preso. Mi hanno subito catapultato in quel mondo.
Vabbè, certo. Sì. E tu quando o ne trovi una che ti piace proprio, cioè non so, magari, ehm, quando era uscita Breaking Bad, che, comunque, è una serie che, bene o male, tutti acclamano, ehm, diciamo, come come ti comporti? Cominci a guardarla fai un po' di binge-wa di binge-watching, cominci a guardare un episodio dopo l'altro, o te la centellini un attimo, te la fai durare, ehm, qualche mese? Uhm, come-come funziona con te?
Allora, guarda, ehm, secondo me dipende dalla serie. Per quanto riguarda Breaking Bad, ho fatto <chuckles> delle delle maratone, cioè delle giornate intense. Perché, comunque, alla fine, è una storia che viene raccontata con un ritmo, ehm, che si presta, no, anche ad una visione lunga, quindi, non troppo pesante, ehm, sai, la colonna sonora di un certo tipo, ben ben scelta e l la storia avvincente. Insomma, ti lasciava, uhm, attaccato allo schermo molto facilmente. Mentre, ehm, ci sono altre serie che, insomma, magari, sono raccontano storie un po' più pesanti e, uhm in cui le puntate, che ne so, durano di più e quindi richiedono, mhmm, un'attenzione diversa, in cui, magari, appunto, fare delle maratone è un po' <chuckles> ostico, ecco. <chuckles>
Okay. Sì, sì. Certo. Okay. Sì. Ah, quindi, diciamo, ogni serie poi è un po' a sé, in base al contenuto che porta, alla tematica che tratta
Sì. A mio avviso almeno per come la vedo io, sì. Dipende tanto dallo stile della serie e dalla dall'impegno che ci vuole nel guardarla.
Okay. Certo, certo, e tu pensi che, ehm, essere esposti a così tanti contenuti quotidiani, no, ogni giorno, ehm, di queste serie TV che, ehm, comunque ti fanno entrare in delle storie che a volte magari sono simili alla realtà che viviamo, molto spesso no, però, quindi magari si tratta di personaggi molto particolari, ehm, con superpoteri, con vite, ehm, perfette. Ehm, tu pensi che, ehm, questi ques questi questi personaggi che ci vengono proposti abbiano influenzato anche il nostro modo di vivere e magari anche nei più giovani ci sia una sorta di, tentativo di emulare queste persone?
Bah, guarda questo penso di che non sia un pericolo, nel senso penso che sia sempre esistito una forma di questo tipo anche quando magari esisteva soltanto il cinema, no? Ehm penso che comunque anche, no, gli adolescenti, i ragazzi che si affacciano verso questo mondo sia prima che che oggi, vivono comunque a prescindere una una relazione intensa con i personaggi che guardano, e co con le storie che che vedono, quindi questo penso sia un rapporto che si crea a prescindere nel mondo de del cinema e delle serie. Quindi, uhm, no, non direi almeno a mio avviso, che questo abbia influenzato magari il modo di comportarsi dei dei ragazzi, più che altro è una questione di come, ehm, penso che si sia modificato appunto il il modo in cui si usufruisce di questi contenuti. Quindi, se magari prima, il film dovevi andarlo a vederlo al cinema, quindi c'era la sala dedicata, dovevi, insomma, prepararti alla visione e c'era tutta un'organizzazione diversa, oggi puoi vedere la stessa cosa su un divano, ehm, steso, e magari sce decidere di vedere una cosa 5 minuti prima e 2 secondi dopo stai già lì a vederla, no, e in questo credo che sia cambiato tanto.
Okay. Okay. Mh-mh. Cert C sì, sì, assolutamente, e tu pensi che siccome magari, ehm, le star di di questi di queste serie, entrano costantemente con facilità nelle nostre vite, sono più osannati magari rispetto agli attori di Hollywood che che vengono dal periodo invece dove c'erano solo i film?
Beh guarda, è anche vero che comunque i 2 mondi si intrecciano, cioè spesso ormai vedi serie, con attori super affermati e e quindi, no, i due mondi si intrecciano, quindi, il tutto il il la fan base no, che aveva quell'attore cinematografico si sposta nella serie nel momento in cui l'attore stesso si sposta nella serie, no, ehm
Che Certo.
sì, ehm, ovviamente come ogni cosa di tendenza, ogni cosa, ehm, diciamo appunto centrale nella società nel nella società come può essere la serie, ehm, influenza poi le le persone e na le le persone all'interno appunto di questa società, come ogni fenomeno, quindi, sì, di sicuro penso che abbiano una certa influenza, soprattutto nei nei ragazzi, ma anche in generale eh.
Okay, okay. E e e quindi tornando a te no, alla tua, ehm, <tsk> sensazione diciamo che provi quando guardi queste serie <tsk> Non lo so, se, per dire, un un domani, ehm, il servizio streaming, ehm smettesse di esistere, ehm, per non lo so, qualche qualche motivo strano, ehm, come cambierebbe la tua vita? Cioè sentiresti che ti manca comunque un pezzo, o magari, ehm, andresti avanti e troveresti qualcosa di diverso da fare?
Mh-mh. Allora penso che se, uhm, non esistessero i servizi in streaming ci ci dovrebbero essere comunque altri canali per poter usufruire di uhm uhm, ehm, di film o quello che sia. Non non allora ovviamente, ehm, penso tutte a tutte queste app, piattaforme Netflix, Prime, eccetera, eccetera, il mondo dello streaming ma anche YouTube, no, e fa parte ormai integrante della nostra vita, cioè un tutti, usiamo questi, ehm, questi mezzi diciamo, ehm, quindi ovviamente, uhm, ne ne risentirei <chuckles> di un mondo senza questi servizi. Però, inevitabilmente, ehm penso che mi adatterei anche abbastanza velocemente e facilmente, verso ciò che si creerebbe per usufruire, no, di de di forme artistiche come il cinema, la musica, perché se c'è una passione di fondo, a prescindere dalla modo che tu hai per usufruirne, ehm, insomma quella relazione esisterà per sempre, no, e tu sarai sempre, ehm, attento e sempre alla ricerca di appunto di entrare in relazione con quel mondo, a prescindere dalla forma.
<chuckles> Sì. Sì. Okay. Sì. Quindi, diciamo, comunque, uhm, cercheresti il modo di, ehm, ve trovare un un luogo o una piattaforma su cui trasmettono questi contenuti.
Sì, cioè, che ne so, magari, penso ai servizi streaming non esistono più si ritos cioè ritorniamo al mondo del cinema, no, e va bene lo stesso, vuol dire che <chuckles> andrò al cinema più spesso. <chuckles>
Sì. Vabbè, certo, certo, comunque, il modo di, appunto, guardare qualcosa si si trova sempre, no? Ehm, ehm, senti, allora, mhmm, per concludere volevo farti un po' uhm, qualche doma un paio di domande sui tuoi gusti personali riguardo le serie TV. Ehm, quindi, quali sono i tuoi cavalli di battaglia, ehm, uhm, inerenti a questo discorso, insomma?
Certo. Mh-mh. Beh, le serie che preferisco, intendi, no?
Sì, sì, sì, quelle i gran i grandi classici, diciamo. I grandi classici.
Sì. Beh, guarda, allora, ti ho già citato Breaking Bad e Black Mirror, senza dubbio te li cito di nuovo. Ehm, ti direi, ehm, senza dubbio anche Dexter, che è stata una delle prime serie che ho visto e mi è mi è piaciuta un sacco e c'ho ho ho un un bel ricordo, una bella relazione co con questa serie
Sì. Ah. Che, tra l'altro, è uscita, mi pare, una nuova stagione di Dexter, no?
Sì, ne sono uscite un paio di nuove stagioni dopo anni e anni. Ehm, devo devo ancora vederle in realtà, ho un po' paura <chuckles> di vederle.
No? Ah, okay, okay. Infatti, volevo chiedere a te se ne valeva la pena o meno, ehm
Eh, no non ti so rispondere, perché non le ho viste. Ho un po' di timore nel vederle perché, sai com'è, quando ci si è affezionati a un certo personaggio, una certa storia, poi rivederlo dopo anni e anni che torna, boh, <chuckles> sei sempre un po' spiazzato. Ehm, quindi, sì, ti ti citerei queste senza dubbio e anche, magari, una serie che penso st sia stata importantissima per tutte quelle che sono venute dopo, cioè Twin Peaks, ehm
Eh, sì. Sì, è vero. Ah, okay. Certo. Beh, ve vecchia, però Twin Peaks, eh, Twin Peaks
Vecchia, ma è stata sicuramente fondamentale per quel mondo e per dare lo sprint necessario a a quel mondo e anche, magari, un imprinting a livello di di stile, no?
Certo. Sì, t'è piaciuto, per così, l'ultima domanda, t'è piaciuto il finale di Twin Peaks?
Beh, <chuckles> ehm, come tutte le le opere di di Lynch so' sempre robe particolari, quindi, sì, in sostanza se ti dev ti devo dare una risposta veloce, sì, poi, magari, andrebbe fatto tutto un altro discorso e, magari, lo lo faremo in separata sede. <chuckles>
Se. Okay. Ah, beh, certo, certo, assolutamente. <chuckles> Sicuramente. Va bene, grazie mille, allora, per aver condiviso i tuoi pensieri, riguardo al ruolo che hanno le serie TV nella cultura di oggi, <sucks teeth> e quindi ti ringrazio ancora e ti auguro una buona giornata.
Grazie mille anche a te, sono a disposizione quando vuoi. A presto.
Ciao.